Di negara kita gitu, untuk komentar-komentar. Jadi kalau misalnya aku mau juga mau main, eee, sosmed, aku bakalan juga yang aku tuju orang-orang kita. Walaupun heboh karena itu ya, bener tadi untuk menaikkan, eee, yah yang ngikutin lah kita punya akun gitu, dibandingin di luar ya kayaknya kurang drama kalau yang di luar.
Bener bener. Mhm. Iya. Bener. Bener bener karena menurut aku, orang-orang kita ini Kak, kebiasaannya itu tuh seneng, mmm, sesuatu yang menghebohkan, 1, pertama. Yang ke-2, eee, pengen nge-judge orang aja gitu. Karena he he heeh, iya bener, <laughs> kan, e heeh, bener karena, iya kebiasaannya itu <chuckles> kebiasaannya itu memang ngurusin ngurusin hidupin mhm, ngurusin hidup orang doang gitu. Beda kan sama dengan orang luar gitu ya. Kayak, ya hidupmu adalah hidupmu gitu, tapi kalau orang kita tuh nggak, kita harus hidupin heeh. Ngehidupin orang hidup orang lain juga gitu sebenarnya.
Mhm. <laughs> Kayaknya sedih banget sih punya punya hobi gitu ya, udahlah aku ini aja deh, apa, menghakimi orang lain gitu, kayak yang udah bener sendiri <laughs> sorry aku jadi ketawa gitu ya, maaf loh jadi jadi lucu aja gitu. Ya. Bener bener, aku tuh juga
Jadi kita mhm orang Indonesia tuh gampang jadi sasaran yang gitu-gitu itu, Kak.
Ya itu se sekali menyedihkan, nanti ada yang, eee, penggemarnya siapa ntar jadi bilang, "Ah ini sebenernya gini." Yang satu lagi, "Ya ya dia karena penggemarnya si ini." Aku pikir nih iseng banget, jadi gampang dilempar apa sih, umpan, tuh langsung tuh ngerubungin, udah langsung rame gitu kan. Nah, sekarang Mbaknya sendiri pernah nggak nih ngehakimi orang, padahal mereka nggak tahu cerita lengkapnya? Pernah nggak ngalamin itu?
Iya bener gampang dipancing, mhm. Iya. Mmm, aku